คือวันเนี้ยครับอยากจะมาคุยด้วย แล้วก็ เอ่อ อยากจะระบายให้ฟังด้วยอะครับ และก็จากจะมีคนรับฟังเนาะ และในเรื่องของปัญหาซึ่งมันเป็นความกังวลน่ะครับ ที่อยู่ในใจผมมาตลอดเลยช่วงหลัง ๆ มาเนี่ย คือตอนเนี้ยรู้สึกว่าตัวเองอะครับรับมือกับหลายเรื่องได้ แต่ว่ามันต้องเหมือนกับใช้พลัง เอ่อ ว่า มากขึ้นน่ะครับ แล้วก็เรารู้สึกว่าเราอะเป็นคนที่ เอ่อ ไม่ค่อยจะมีความยืดหยุ่นเท่าไรครับ ในทางแบบความคิดหรือทางจิตใจของเราอะ แล้ว แล้วถ้าเกิดว่า เราพบกับเหตุการณ์ที่มันต้องแบบเปลี่ยนแปลงในแต่ละวันน่ะครับ อย่างเช่นว่า งานเนาะเราอาจจะแบบลงตารางมาเป๊ะ ๆ แล้วในแต่ละวันว่า เราต้อง ควรที่จะทำอะไรบ้างอะครับ แต่ใน ใน ในชีวิตของเราอะมันก็ต้องเหมือนกับมีการเปลี่ยนแปลงได้เสมอครับ เราก็จะพยายามทำความเข้าใจกับตรงเนี้ยครับ แต่เราก็รู้สึกว่า เรา เราไม่รู้ว่าเราควรจะเริ่ม หรือแบบพัฒนาความยืดหยุ่นทางจิตใจของเราตรงเนี้ยยังไงดีอะครับ?
ครับ อืม อืม อืม ครับ อืม อืม เดี๋ยวผมก็ขออนุญาตถามนิดหนึ่ง ก่อนให้คำแนะนำเนาะว่า แบบความยืดหยุ่นของคุณนี่แบบเป็นเชิงเรื่องแบบการปรับตัว แบบว่า เฮ้ย! เรารู้สึกไม่สบายใจเวลาเราต้องปรับตัวเหรอครับ? หรือรู้สึกแบบไม่พอใจ ไม่มั่นใจ มันเป็นอารมณ์ประมาณไหนครับผม? ที่แบบคุณรู้สึกว่า ความยืดหยุ่นเนี่ยสร้างปัญหาให้กับคุณน่ะครับ
อืม อา ครับ อา คือต้องบอกอย่างงี้ครับว่าผมอะทำงานเป็นเซลส์ครับผม ทำงานเกี่ยวกับงานขายเนาะ ซึ่งลักษณะของงานเซลส์เนี่ย เราก็เหมือนต้องออกไปพบลูกค้าในการทำแบบนำเสนอสินค้า หรือว่าผลิตภัณฑ์น่ะครับในบริษัทของเรา ถูกไหมครับ? แล้ว แล้ว แล้วเหมือนกับว่างานที่ทำอยู่อะ มันก็ พอช่วงหลัง ๆ มาเนี่ยครับ ผมก็คือมีการลงตารางแล้ว แต่ละวันน่ะมันก็จะเหมียน เหมือนกับว่าตารางงานในแต่ละวันมันก็จะไม่มี มีอะไรที่แบบซ้ำกันเลย เหมือนเราต้องออกแบบตารางงานในรูปแบบของเราเองอะครับ มีการวางแผนเอง ซึ่งผมก็ไม่ได้แบบทำอยู่งานเดียวอะครับ ผมก็จะเอาเวลาว่างที่เหลือจากการทำงานเซลส์นั้นนะครับไปทำกิจกรรมอย่างอื่นด้วย อย่างเช่นว่า โดยปกติตอนนี้ผมก็คือแบบรับงานเป็นแบบ Freelance อยู่ด้วย แล้วผนวกกับว่าตอนทุกช่วงเย็นน่ะครับ เราจะวางตารางของเราว่า เออ เราอยากที่จะดูแลสุขภาพนะ เราก็จะพาตัวเองอะไปยิมทุกวันเลย แต่ช่วงหลัง ๆ มาเนี่ยตัวผมก็สังเกต เอ่อ ตัวเองมาพักใหญ่แล้วครับว่า เวลาที่เราเจอเรื่องไม่คาดคิดอะครับ หรือเรื่องที่มันทำ ทำให้ ให้แผนที่เราวางไว้ในแต่ละวันอะ ไม่เป็นไปตามแผนอะ มันเหมือนแบบความรู้สึกในหัวเราอะครับกับหัวใจอะ มัน มัน มันกลายเป็นว่ามันรู้สึกแบบท้อ มันรู้สึกเหนื่อยเร็วกว่าแบบ เร็วกว่าแบบ เออ เร็วกว่าปกติอะครับ บางครั้งผมก็เคยเอาเรื่องเนี้ยครับไปพูดคุยกับคนใกล้ตัว คนสนิทอะครับ เขาก็บอกว่า "อุ๊ย! มันก็ไม่เห็น ไม่เห็นเป็นไร อะไรเลยแบบว่าเรื่อง เรื่องแบบความเปลี่ยนแปลงมันก็แบบเจอได้เสมอแหละ แบบว่า เออ ชิล ๆ น่ะ" แต่เรา แต่เรามองว่ามัน มัน มันเป็นเรื่องที่มันวนเวียนอยู่ในหัวเราอะ มันอาจจะเป็นเรื่องเล็กสำหรับคนอื่นอะครับ แต่มันดูใหญ่มากเลยสำหรับเราอะ แล้วมันเหมือนกับมัน มันดูด มันกินแบบพลังใจของเราไปมากเลยอะครับ เออ
อืม ครับ อืม ครับ อืม ครับ อืม อืม ครับ อืม ครับ ครับ อืม ครับผม เข้าใจเนาะ คือเหมือนกับ ว่า แบบว่า เออ เรา เราคุ้นชินกับอย่างหนึ่ง แล้วพอมันเปลี่ยนแปลง แล้วมัน เรารู้สึกแบบไม่อยากปรับตัว แล้วมันหนักใจ มันเหนื่อยใจ อะไรอย่างเงี้ย ถูกต้องใช่ไหมครับ? อืม อืม ๆ ก็เข้าใจได้เนาะ อันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาต อะ ถามเพิ่มเติมนิดหนึ่งเนาะว่า คุณเคยลองปรับตัวหรือปรับความรู้สึกอะไรพวกนี้หรือยังอะครับผม?
อา ครับ อา เอ่อ ถ้าเป็นการลองปรับอะครับ เราก็พยายามทำมาตลอดเลยในช่วงหลังน่ะ แต่ อย่างเช่น เหตุการณ์นะครับ เหมือนกับว่าตอนนั้นผมก็ทำงานปกติอะ แล้วก็ตอนช่วงเช้าเราก็เหมือนกับวางตารางงานว่า เราจะออกไปพบลูกค้าใช่ไหมครับ ตามที่เรานัดไว้ เพื่อที่จะ เอ่อ คุยเรื่องงานทำแบบนำเสนอผลิตภัณฑ์ให้เขาแบบ เอ่อ มาซื้อกับเราเงี้ย แล้วช่วงเย็นเราก็วางตารางไว้ว่า โอเค หลังจากเลิกงานปุ๊บอะ เราก็จะ ก็จะแบบไป เอ่อ เข้าฟิตเนส เข้ายิมอะครับ เพราะเราก็ดูแลสุขภาพด้วย อย่างเงี้ย แต่มันกลับกลายเป็นว่า วันนั้นน่ะ ตารางที่เราวางมาอะครับ ในช่วงเช้าเลยอะครับ ลูกค้าเหมือนเขาก็ ก็โทรมาแบบว่าขอ ขอเลื่อนนัดได้ไหม? แบบว่าไปเป็นช่วง ช่วงเย็น เพราะว่าตอนเช้าอะเหมือนเขาติดธุระ แล้วเราอะ เราก็รู้อยู่แล้วอะครับว่า ว่า ว่าเราอะลงตารางให้เขาเป็นช่วงเช้า แต่ตอนนั้นน่ะเราก็ตอบตกลงไป แล้วเราก็รู้อยู่แล้วด้วยว่า มันจะต้องไปกระทบกับเวลายิมของเราแน่ ๆ เลยครับว่า เออ ร วันนี้เราจะไม่ได้ไปยิมแล้ว แล้ว แต่เราก็ เอ่อ ตอนนั้นน่ะก็ชั่งน้ำหนักเนาะว่า เราก็ยังอยากจะเลือกแบบความเป็นมืออาชีพในเรื่องของการทำงานของเราอะ เราก็คือตอบตกลง โอเคกับ กับลูกค้าท่านนั้นนะครับ แล้วก็เราก็ไปคุยกัน แต่หลังจากวันนั้นอะครับ มันเป็น มันเป็นแบบ เหตุการณ์นั้นน่ะมันทำให้ผมอะเก็บมาคิดมาก ๆ เลยครับว่า ในเมื่อแบบเรา เราก็ตัดสินใจที่เลือกแบบความมืออาชีพ เราเลือกงานไปแล้วอะ แล้วทำไมตัวเราต้องกลับมาคิดวกวนว่า เอ๊ะ แล้วทำไมวันนั้นเราถึงแบบไม่ ไม่ไม เราไม่ชอบแบบเหตุการณ์แบบนั้นเลย ที่เราอุตส่าห์วางแผนออกแบบงานทุกอย่างเราอะครับมา มาดีแล้วอะว่า ตารางเราจะต้องเป๊ะ ๆ ตามนี้ แต่พอมันเหมือนกับมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่มันเปลี่ยนไป วัน ในแต่ละวันมันมีความยืดหยุ่นใช่ไหมครับ เพราะว่าแบบทุกนาทีอะมันสามารถเปลี่ยนแบบกิจกรรมอะไรหลาย ๆ อย่างไปได้ แต่ผมอะเก็บตรงนั้นน่ะเอามาคิดอยู่เรื่อยเลยครับว่า "เอ๊ะ ทำไม ทำไมเราถึงทำตามแผนไม่ได้? เรา เราดีไม่พอเหรอ? หรือว่าเราออกแบบตารางแบบแย่หรือเปล่า?" อะไรอย่างเงี้ยครับ อืม
อืม ครับ อืม ครับผม ครับ ครับ ครับ ครับ อืม ๆ ครับ อืม ๆ อืม อันนี้เข้าใจได้เลยเนาะ คือ คุณ ก็เป็นคนที่เหมือนกับว่า ส มีความใส่ใจในระบบเนาะ มีความต้องการที่อยากให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามแผนตามที่เราต้องการ แต่ว่าเนี่ยครับ คือเข้าใจครับ คือผม ผมเห็นใจกับคุณด้วยเนาะ คือบางทีอะคนคอบ ๆ รอบ ๆ ตัวอาจจะเหมือนกับว่าไม่เข้าใจ แต่ว่าสิ่งที่เราเป็นเนี่ยและความสบายใจของเราอะ จริง ๆ มันเป็นสิ่งสำคัญเนาะ มันไม่เกี่ยวว่า สิ่งนั้นจะแบบถูกหรือผิดในสายตาเขา คุณก็ อา มันเป็นเรื่องปกติที่จะรู้สึกได้เนาะ อันนี้ผมก็ อา ลองดูว่า เนี่ย การ ที่คุณจะมีเป้าหมายหรือแผนที่มันค่อนข้างจะชัดเจนเนี่ยครับ ก็คุ ก็คือคุณอาจจะต้องตั้งให้มันยืดหยุ่นมากขึ้นเนาะ คือเหมือนกับ หรือว่าเตรียม ใช้อีกคำหนึ่งก็คือ หรือว่าเตรียมวด เตรียมตัวไว้ว่า เออ ถ้าเกิดกรณีที่ไม่คาดฝันขึ้นมาเนี่ย คุณจะทำยังไงกับ อันนี้ก็คือ หรือว่ามีแผน 2 นั่นเองเนาะ ก็คือ
อืม ครับ อืม ครับ อืม ครับ อืม อืม ครับ
เท่าที่ผมฟังมา มันคงยากที่คุณจะเหมือนกับว่า "เฮ้ย ไม่เป็นไรหรอก เดี๋ยวค่อยทำวันอื่น" ก็ไม่ต้องเป็นอย่างงั้น แต่ว่า เอาเป็นว่า เหมือนกับว่าเวลาคุณวางแผน หรือว่าตั้งระบบอะไรในชีวิตคุณแล้วเนี่ย คุณอาจจะเพิ่มความยืดหยุ่นมาโดยการที่คิดไว้ก่อนเลย เรื่องที่แย่ ๆ ที่จะเกิดขึ้นมาว่า จะเป็นยังไงได้บ้าง? อะไรอย่างเงี้ยครับ เออ สมมุติ อะ ถ้าลูกค้ามา เราจะไปยิมตอนไหนแดน แทนดี ก็อาจจะมีช่วงเวลาที่คุณเผื่อไว้ หรือว่าช่วงเวลาที่แบบ เขาเรียกว่า flexi hour เนาะ ที่เป็นว่า ประมาณว่าแบบ ที่เราจะชำอะไรก็ได้ในเวลาเนี้ยครับผม เป็นเวลาที่แบบ เวลาตามใจแล้วกัน ประมาณนี้เนาะ ก็ถ้าเป็นอย่างงั้นก็อาจจะแบบ
อา เออ ครับ อืม ครับ เออ ๆ ๆ อืม
โยกเวลา หรือว่าโยกการประชุม ก็สามารถทำได้ทั้งคู่เลยเนาะ ก็ทาง เอ่อ การโฟกัสที่งานก็ดีแล้วครับ ดีแล้วที่คุณ อ่า เลือกงานมากกว่าความต้องการของตัวเองเนาะ แต่ว่าก็อย่าลืมเนาะว่า ความ ต้องการ ของตัวเองเป็นสิ่งสำคัญ ก็อาจจะ อะ เอามาเป็นความ ความสำคัญระดับ 2 แล้วก็คุณมาออกกำลังกายในช่วงเวลาตามนี้ก็ได้ครับ ไม่แน่ใจว่าตารางคุณ ม แน่นมากแค่ไหน ก็เลย แล้วทำแบบนี้ได้หรือเปล่า? แต่ว่าอันนี้ก็เป็น อ่า เหมือนกับว่าการจัดตารางที่ยืดหยุ่นขึ้น ก็น่าจะช่วยได้นะครับผม
อา อืม อา ๆ โอ้ ๆ หลังจากที่ฟังนะครับ ก็กระจ่างขึ้นเลยครับ เหมือนกับว่า เออ ผมมาลองคิดจริง ๆ แล้วอะ จากเหตุการณ์ในครั้งนั้นเนาะ ที่เหมือนกับว่าลูกค้าโทรมาเลื่อนนัดจากตอนเช้าเป็นช่วงเย็นน่ะ เออ เราก็ไม่ได้มีเหมือนกับแผนรับมือว่าแบบ เออ ถ้าลูกค้าปฏิเสธไปในช่วงเช้าอะ เราจะเอาเวลาตรงนั้นน่ะ ไปทำอะไรอย่างอื่นต่ออะครับ ผมก็แบบ เออ ปล่อยให้มันว่าง เหมือนกับว่า เออ เราก็อาจจะมีการเตรียมแผนเล็ก ๆ น้อย ๆ อะครับ แบบซ้อมบทพูดเนาะ ซ้อมสกริปต์ เตรียมสกริปต์ หรือว่าแผนที่จะ จะไปนำเสนออะ แต่เวลาตรงนั้นมันก็ยังเหลือมากพอที่เหมือนกับว่า เออ ถ้าผมโยกเอาเวลายิมตอนเย็นน่ะ มาเข้าตอนเช้าเอง แล้วก็มองข้ามในจุด ๆ นี้ไปอะครับ อืม ก็ เออ พอคุณมาพูดอย่างเงี้ย ผมก็แบบ โอ้โฮ ตรัสรู้ได้เลยครับว่า เออ จริง ๆ มันก็คือต้อง ต้องมีการเตรียมการเนาะ รับมือกับแผนที่มันมีความเปลี่ยนไปอยู่ตลอดเวลาในทุก ๆ วันเนี้ยนะครับ เออ
อืม ครับ ก็มา ผมก็เข้าใจเนาะ มันเป็นแบบเหมือนกับว่า อาจจะเพิ่มระบบความคิดขึ้นมา แต่ว่าเพื่อความสบายใจของคุณ แล้วก็ความ อะ ยืดหยุ่นทางใจของคุณเนี่ย เราก็จะได้เป็นเหมือนกับว่า มัน มันจะได้ไม่รู้สึกว่า "โอย! มีคนทำผิดแผนอีกแล้ว เฮ้ย ทำไมเราไม่ได้ไปอย่างงี้อีกแล้ว" เราก็แค่เปลี่ยน มันจะ มันจะเป็นเหมือนคัมภีร์เปลี่ยนแนวคิดเฉย ๆ ว่า "โอย ไม่ได้ไปรอบนี้ เดี๋ยวค่อยไปอัน ตอน 6 โมงแล้วกัน" สมมติ อะไรอย่างเงี้ย มันก็น่าจะทำให้แบบ เออ จัดการทางความรู้สึกได้ดีขึ้นเนาะ แล้วก็ อะ ถามว่าน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีอีกนะครับผม
อา ครับ อืม อืม ๆ ๆ ครับ แล้วมีอีก 1 อย่างอะครับ ซึ่งมันเป็นเรื่องของความยืดหยุ่นนี่แหละเกี่ยวกับการใช้ชีวิตอะครับ มันมักจะเกิดในความสัมพันธ์น่ะครับ เวลาที่แฟนเราเนาะ แฟนผมอะเขาก็จะเป็นแบบเหมือนกับเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างจะชิล ๆ แบบว่าอะไรก็ได้ หรือว่าเพื่อนของผมอะครับ โดยส่วนใหญ่อะเขาก็จะมีนิสัยแบบทำนองเนี้ย แบบว่าเวลาไป เรามีนัดเนาะ แบบถ้ากา ไปกับแฟนก็ไปกับ ไปลักษณะเดตเงี้ย หรือถ้าไปกับเพื่อนก็จะไปเที่ยวคาฟงคาเฟ่ เงี้ยครับ แต่เหมือนกับพวก พวกคน คนรอบตัวของผมอะ มักจะเป็นคนที่เหมือนกับค่อนข้างยืดหยุ่นอะครับ อาจจะมีการแบบเปลี่ยนแผนได้ตลอด แบบอยากจะ อยากจะทำอะไรก็แบบทำ อยากจะแวะไหนก็แวะ ซึ่งเรามองว่า เอ๊ะ แต่ว่าเราอะล็อกตารางแบบเวลาว่า เออ เวลาเนี้ยเรา เราต้อง จะไปเที่ยวตรงนี้แล้ว แล้วเวลาเนี้ยเราอยาก อยากจะโยกไปแบบที่อื่นต่อแล้วเงี้ย เราควรจะเริ่มแก้จากตัวผมยังไงดีครับ? เพราะผมก็มองแล้วว่า มันอาจจะไม่ผิดหรอกที่คนอื่นอะ เพราะว่าคนอื่นอะเขาเป็นอย่างนั้นโดยปกติแล้ว แต่มันอาจจะผิดที่ตัวเราเองที่เราไปคิดแบบ <tsk> เรา เราไม่มีความยืดหยุ่นในแบบทางจิตใจของตัวเราเองอะครับ
ครับ อืม ครับ ครับ อืม อืม อืม ครับ ครับ อืม ครับ อันนี้ผมก็อาจจะแนะนำว่า เหมือนกับว่า เหมือนเป็นแผนเนาะ ระยะยาวว่า เออ เราอะอยาก แทนที่จะคิดว่า เราจะต้องไปที่นี้ 1 2 3 4 ตามแผนเที่ยว หรือว่าแถมอะไรอย่างงี้ของคุณเนาะ คุณอาจจะเป็นบล็อกใหญ่ไปเลยว่า เนี่ย! อันนี้เที่ยวนะ ไม่ใช่เป็นแผนทีละนิดทีละน้อย ก็คือแผน แผนวันนี้คือ เที่ยวตั้งแต่ 10 โมง ถึง 5 ทุ่ม อะไรก็ว่าไป แล้วส่วนใหญ่ก็เท่าที่ผมฟังก็คือ อ่า การตัดสินใจการเที่ยวก็ขึ้นอยู่กับ อ่า คนอื่นอยู่แล้วเนาะ ก็ให้เขาตัด ตัดสินใจไปเลยครับ คุณก็ อ่า เหมือนกับว่า อา ยอม รับไป แล้วก็ผะ ปล่อยมันผ่านไป ก็มองตัวเอง แล้วก็สนุกกับควา การเที่ยวดีกว่าเนาะ ก็วันนี้ก็ขอบคุณที่รับฟังมาก ๆ เลยนะครับ ผมก็หวังว่าแบบ เออ จะเอาไปช่วยได้นะ เรื่องความยืดหยุ่นทางจิตใจ อย่างเงี้ยครับผม
อืม ครับ อา อืม อา ครับ ครับ อ๋อ อือ ๆ ๆ ครับ เออ ๆ พอคุณพูดมา ผมก็แบบอยากจะขอบคุณนะครับที่แบบ แล้วผมรู้เลยครับว่า ตอนเนี้ยมันมีคนที่อยู่ อยู่ข้าง ๆ เนาะ พอมาได้ระบาย ตอนเนี้ยรู้สึกดีขึ้นมาก ๆ เลยครับ กับการที่ ในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ย ก็คือ ม มันต้องเป็นเรื่องที่เรา โอ้โฮ มันเป็นเรื่อง ยอมรับเลยครับว่า มันเป็นสิ่งที่ผมไม่ถนัดเลยครับ ในการที่จะแบบมีความยืดหยุ่นในจิตใจเนาะ ก็เลยอยากจะมาพัฒนาอะครับ แล้วก็ยอมรับตรง ๆ ว่า หลังจากที่ได้คุยกันน่ะ โอ้โฮ ผมเห็นแบบแนวทาง คำแนะนำ แล้วก็ลู่ทางที่ได้จากคุณน่ะ ที่พร้อมที่จะ เอ่อ เอาไปปรับใช้เลยครับว่า หลังจากเนี้ยผมจะลองนำเอาวิธีต่าง ๆ ของคุณน่ะ ทั้งการคิดเป็นภาพ สโกป วงกว้างใช่ไหมครับ? ว่า ถ้าเกิดว่าเราไปเที่ยวกับแฟนหรือกับเพื่อนน่ะ ก็มองเป็นแค่เที่ยวเลยไม่ต้องแบบฟิกซ์เวลา เออ อันนี้เราก็เป็น เป็นจุดหนึ่งที่มองข้ามไปอะครับ ก็ขอบคุณที่มารับฟังปัญหานะครับผม
ครับ ครับ อืม ครับ สู้ ๆ ครับ วันนี้สวัสดีครับ
สวัสดีครับ